Ừm. Hiểu, hiểu. Vậy là những cái lúc như thế á, ừm, lòng mình nó bộn bề vừa nỗi đau mà vừa cuộc sống. Hiện tại, thì mình chọn cách là mình sống chậm lại, mình ngồi mình suy nghĩ lại đúng rồi, ý là không hẳn suy nghĩ, nói chung là mình để đầu óc mình nó nó thoáng đãng và nó trống rỗng không phải nghĩ về cái việc gì hết chứ.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng chuẩn là sống chậm lại á, tại vì mình sống mình cảm thấy là cái cái cái cái việc mà mình đi làm hằng ngày này rồi là còn phải cân bằng giữa cái cuộc sống bây giờ á. Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi sống chậm lại một xíu. Ừm hứm. Ừm, nỗi đau. Ừm. <laughs> Đôi lúc
Ừ, là sống nhanh, sống vội.
Đúng rồi. Những cái lúc mà mình mình bị chạy theo cái vòng xoáy xã hội á, cái nỗi đau nó chưa kịp lành lặn lại mà mình đã phải, kiểu, mình gánh theo một cái nỗi đau khác và mình tiếp tục bơi, kiểu, dòng đời.
<chuckles> Ừm. Đúng, đúng, đúng. <chuckles> Nê nên là á, ờ, mình phải biết cách cân bằng. Kiểu, á, mình phải, à, ý là mình phải có một cái sở thích á, một cái sở thể để khi mà mình cảm thấy có thể là không vui vẻ cho lắm thì mình đi theo cái sở thích đấy. Mình làm điều mình yêu, mình làm điều mình thích, mình nhận được thành quả thì mình sẽ c tốt hơn hoặc là mình có ai có thể chia sẻ á.
Ừm hứm. <laughs> Đúng, biết cách cân bằng. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm, ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Nói chung là phải có những cái chỗ dựa tinh thần như thế. Ừm. Đúng, mình rất là đồng ý với bạn. Những cái lúc mà mình cảm thấy mình không thể, kiểu, mình không thể, ưm, handle, không có thể xử lý hết được giữa những cái vướng bận, ừ, trong lòng mình với cái cuộc sống hiện tại á, thì mình chọn cách là mình ngồi lại ở một ở một đêm trăng thanh vắng, mình ngồi ngồi ban công mình mở nhạc lên nghe và mình suy nghĩ mình sắp xếp lại, xem thử cái nỗi đau này nó có đáng để mình kiểu mình suy nghĩ là mình đau vì nó hoài như vậy hay không á.
Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Ồ! Ừm. Ừ. Ừm. Ờ, nghe nhạc nghe nhạc cũng là một cái cách tốt giúp mình tỉnh đầu óc.
Ừm. <laughs> Đúng rồi, chính xác. Nghe nhạc cũng là một cái cách tốt á.
Ừm. Ờ, có, ư, rất là nhiều cách để giúp mình relax và giúp mình thư giãn thoải mái thôi. Nên là bản thân mình l lựa chọn cái cách phù hợp với bản thân mình. Rồi là, mình bản thân mình cũng phải cố gắng move on á. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đúng. Chính xác. Bản thân mình cũng phải cố gắng. Đặc biệt không nói về mặt vật chất mà là về mặt tinh thần á. Ừm.
Ừm. Đúng, đúng. Tinh thần, sức khỏe tinh thần mới quan trọng á.
Những cái lần như thế nó sẽ trau dồi cho cái sức mạnh, đúng hông?
Đúng vậy.
Ừm.
Ừm. Cảm ơn những cái chia sẻ về cái quá khứ của bạn này cũng như là những cái lời khuyên giúp cho mình thể vượt qua được.
<laughs> <laughs> Ô kê bạn nha. <laughs> Ừm. Thực ra thì mình cũng cảm giác là cái lỗi lòng mình cũng rút bớt rồi rất là nhiều sau khi cái buổi nói chuyện với bạn á. Thì cảm ơn bạn rất là nhiều và chúc bạn thật là nhiều sức khỏe và niềm vui nha.
<chuckles> Cảm ơn bạn. Bye bye.
Bye bye.